بصراحة أنا الفترة اللي فاتت مريت بوقت صعب أوي. أنا يعني حالتي النفسية يُعتبر تحت الصفر. أنا متضايق جدًا، ومش قادر أبقى مبسوط، مش قادر أبقى أبقى مش قادر أتكلم مع الناس، مش قادر أبقى طبيعي، على طبيعتي. أنا يعني مريت بتجربة صعبة الفترة اللي فاتت وبصراحة محتاج أفضفض يمكن أستريّح.
إمم. خير، طيب، أنا موجود، وأكيد هاسمعك ويهمني جدًا إنك تتكلم عن الموضوع. ادّيني فكرة طيب، إيه اللي حصل؟
بُص، هو أنا يعني مريت بتجربة انفصال. تمام؟ آآ، انفصلنا أنا وهي بعد عِشرِة 11 سنة.
أوكي. ياه!
آآ، آه، إحنا يعني عِشرة كبيرة أوي يعني. آآ، بس فأنا مش عارف أعيش حياتي، مش قادر أقعد في الشقة، مش قادر حاسس إن أنا أنا اللي عملت كده، أنا ال أنا اللي وصّلت الموضوع ما بيننا إن هو ينتهي بالطريقة دي. أنا اللي كرّهتها فيّا وكرّهتها في العيشة معايا و و واس و ويعني وحاسس إن أنا ال ال أ أنا السبب. أنا أستاهل كده.
إمم. اهم. طيب، هو ال أنا مقدر ومُتفهم مشاعرك جدًا. الإحساس بالذنب و أو ال جلد الذات بعد الانفصال، تجربة من أسوأ التجارب اللي الشخص ممكن يعيشها، فأنا مقدر جدًا جدًا مشاعرك دي وإحساسك بالذنب. بس خليني أسألك الأول أنت يعني ليه ليه واصِل لك الإحساس إن أنت المسؤول الكامل عن تجربة الانفصال؟
آه، والله. بُص، أنا كل ما هي يعني كل ما بافتكر آآ وهي قاعدة معايا، بافتكر مواقف وأفتكر الخناقات اللي ما بيننا وكده. كنت أنا باتخانق وبازعِّق على أساس إن أنا صاحب حق. بس أنا فعلًا اكتشفت إن هي، بعد ما مشيت، لأ، هي فعلًا استحملت كتير أوي مني. أنا عصبي، آآ ساعات كنت بازعِّق بسبب أو بدون سبب. ساعات تبقى هي مثلًا كانت جاياني مثلًا بحاجة، بلب بل بلبس جميل، أو أو حاجة هي جاية فرحانة بيها، مستنية إن أنا أقول لها كلمة حلوة. أنا فعلًا كنت آه، أنا فعلًا كنت ساعتها ما ما بادِّيهاش ريق حلو. كنت ب ماشي بقى بنظرية اللي هو إيه، أنا اللي لازم أبقى مسيطر في البيت، ومش لازم أدِّيها وِش في كل حاجة، ما ينفعش الهزار. طبعًا موضوع الخِلفة اتأخَّر، و وحس يعني ما فيش نصيب يعني. فالموضوع ده برضه كان م م باعِد ما بيننا شوية. آه، طبعًا، للأسف. فأنا يعني يعني، أ ب هي خلاص، في آخر خناقة، يعني قالت: "أنا هاسيب البيت وامشي وامشي خلاص." فأنا قُلت لها: "مع السلامة، الباب يفوِّت جَمَل."
إمم. اهم. إمم. تمام. حلو. عايزة تشاركك آه. اهم. آه. آه. مُؤثِر طبعًا. طبعًا، طبعًا. اهم. اهم. طيب، أنت ال ال الموضوع ال يعني على ذِكر موضوع الخلفة ده، هل يعني آآ كان فيه محاولات مثلًا، كان فيه كشوفات، تحاليل، الكلام ده والَّا الموضوع مُجرد تأخير وأنتم الاتنين تمام وكويسين؟
ف و و إحنا الاتنين تمام، إحنا الاتنين ما عندناش أي مشاكل، بس هو ح وعملنا الحقْن المجهري مرّتين، بس الموضوع فشَل للأسف. آآ، حاولنا مع أكتر من يمْكِن 20 دكتور، كلّ شوية بنرُوح لدكتور نبدأ معاه وبتاع ونلاقي إن مفيش نتيجة. هي بتتضايق وأنا باتضايق بس يعني ده ق مص آه، آه، باقول لك 11 سَنَة، الموضوع كبير. آه الموضوع كبير أوي.
مفهوم. آه. اهم. حلو. آه. هي رحلة طويلة فعلًا. آه، الحَقْن المِجهري. لأ، والحَقْن المِجهري كمان من الرحلات الطويلة والمُتعِبة ونِسَب النجاح فيه مش دايمًا عالية. بالضبط، بالضبط. تمام. طيب أ
آه. آه جدًا، و إمم، إمم. وحاولنا فيه مرّتين بس ما نفِعش.
آه، طيب هي كان بيبقى رَد فِعلها إيه؟ يعني خلال التجارب دي المفروض إن ال ال ال فكرة عدم الإنجاب بتؤثِّر أكتر على الست أكتر من الراجل، فهل هي كانت بتبقى يعني رَد فِعلها زي رَد فِعلك كده، والّا ما كانتش بتبيّن مثلًا؟
لأ، هو اللي ما كانش بيبيّن هو أنا بصراحة. هي كانت بتبقى مُنهارة، متضايقة، زعلانة. كنت ساعتها باجيب لها مامتها مثلًا تقعُد معاها يومين كده ت تفُكّها شوية عشان هي بتبقى ساعات ساعات متضايقة يعني وكده. بس لكن يعني هي أنا اللي كنت باعمل نَفسي إن أنا يعني مع إن أنا يعني نِفسي في ضِفر عيّل، أنا يعني فعلًا ح يعني نِفسي في طفل طبعًا و آه، بس هي آه، آه، آه، يعني دي نعمة من عَند ربّنا يعني. طبعًا، طبعًا، طبعًا. آه بس فالموضوع يعني ما ما حصَلش نصيب. طبعًا الموضوع ده حسّيته يعني بعد الفشل التجربة التانية. حسّيت إن هي مش مرتبطة بيَّ بحاجة. أنت عارف الأطفال بيخلّوا الأب والأم مرتبِطين حتى لو في خلافات، لأ ساعات بييجوا على نَفْسهم عشان خاطر الأولاد وإن حياتهم تبقى مستقرِّة وكده. لأ هي حسّيت إن هي خلاص، هي مش شايفة منّي أي أمَل. باتعصّب، بازعّق، باتخانق معاها كتير أوي. طَب أنا إيه اللي يقعّدني.
اهم. إمم. آه. آه. طبيعي، طبيعي. كمان الأطفال ده حاجة حاجة مُهمّة يعني. ده حقيقي إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. تمام. طَب أنا عايز أسألك على حاجة، هل أنت بطبيعتك عصبي؟ يعني مثلًا أنت في شغلك أو مع أصدقائك أو مع العِيلة، أنت بطبيعتك عصبي وردود أفعالك عصبية، والّا تحديدًا كنت مع زوجتك بس كده الموضوع كان بيبقى زيادة شوية؟
هو بصراحة أنت يعني ف يعني هو للأسف أنا يعني عصبي معاها هي، بس بصراحة أنا لأ مع صُحابي باطلَع، باهزّر، باضحك. آمم لأ ما كنتش بابقى متعصب، حتى في الشغل لمّا بيبقى عندي مشكلة أو ح أي حاجة، بافشّ غُلبي في الشغل فيها هي. يعني ده فعلًا يعني ده يعني دي الحقيقة ال ال الصعبة بصراحة اللي أنا اكتشفتها متأخر أوي. اكتشفت فعلًا الحقيقة دي متأخر أوي.
اهم. اهم. اهم. آه. إمم. تمام. طَب وهي كانت أ طَب وهي كانت بنش بتشتغل برضه، والّا كانت قاعدة في البيت؟
لا، لأ هي كانت قاعدة في البيت.
تمام. يعني هي قاعدة في البيت ومن غير أطفال، فهي تقريبًا طُول الوقت مستنياك أو محتاجة لك، وأنت لمّا كنت بترجَع يعني كنت بت بتنفعل عليها أو دايمًا مشاكل الشغل بتنعكس عليك ف معاها هي. طيب آآ ده كان سببه حاجة معينة؟ يعني كان في دي نصيحة حد مثلًا ليك، أو أنت يعني أنت دلوقتي قبل كده قُلت لي إنك كان عندك فكرة إن أنت لازم تبقى مسيطر، والسيطرة بالنسبة لك بالزعيق، و يعني يعني إن قيادة الأمور بالنسبة لك ك آه إن دي دي ده الطبيعي يعني. هل ده نتيجة مثلًا آآ أنت أ أ حد نصَحك بده، أو أنت اتربيت على ده، والّا تجربتك في البيت مع والدك ووالدِتك كانت كده؟ والّا الموضوع كان مجرد بس كده طبيعتك عمومًا؟ بما إن أنت بس عصبي معاها هي تحديدًا يعني.
وحدها آه. آه. آه. إمم. أيوه، آه. إمم. فرْض الشخصية آه. لأ هو أنا لأ، هو أنا والدي ووالدتي بصراحة ما كانوش بنَفْس ال الطريقة بتاعتي أنا وزوجتي يعني. بس أنا يعني زمان كنت قاعد مع واحد صاحبي، وكان بيشتكي لي من سيطرة زوجته وكده. <tsk> ف ه هي كانت مخلّياه يعني حتى مش عارف يقعد معانا، ب يعني هو اتخطف كده زَي ما بيقولوا. فهو قال لي بالنَص آه، فأنا خدتها يعني آه اخدتها تجربة و وإن الجواز ده حاجة لازم إيه يعني إيه المركب اللي فيها ريسين بتغرق. فأنا قُلت لازم أبقى أنا ريس المركب، وأنا اللي أفرض رأ آه بالضبط آه. فللأسف أنا أنا فعلًا
اهم. اهم. اهم. اهم. أنت خدتها دفاعي بقا. آه، مفهوم. إمم. تبقى أنت الريّس، والكلمة كلمتك. آه.
يعني أنا بعد كُلّ ده، وبعد السنين دي كُلّها، أنا حاسس فعلًا إن أنا يعني إن أنا ظلمتها، إن أنا جيت عليها.
طَب هي كانت فعلًا يعني كانت كانت كانت من النوع ده مثلًا؟ هل أنت حسيت للحظة إن أنت لو سيّبت الموضوع شوية أو إن أنت ت بقيت أهدا شوية في البيت، هل هي فعلًا كانت من النوع اللي زَي زوجة صاحبك ده بتسعى للسيطرة؟ والّا هي كانت عادية ومش مش محتاجة الزعيق ده، وم كده كده مدّياك وضعك؟
بُص لأ، هي لأ هي كانت يعني آآ، يعني أنا للأسف حاسس بقيمتها أوي دلوقتي يعني لأ هي كانت كانت طيّبة لأ، ما كانتش ما كانتش بتفرض سيطرتها خالص لأ، هي كانت يعني لأ كانت ما فيش كانت بتتمنّى لي الرضا أرضى، يعني كانت بتتمنّى إن أنا أضحك معاها شوية، نتفرج على فيلم شوية مع بعض آآ، نسهر نطلع مع بعض ر برة شوية الحاجات دي كلها مخلّياني كنت يعني إيه آآ، بقيت بافتكرها دلوقتي و وبازعل من نَفْسي أوي، إمم.
طبعًا. حلو أوي. اهم. طَب بُص آه. حسّيت بعد الفقْد طيب خلّيني أقول لك بس، إن يعني هو أنت يعني من جواك شخص كويس، وفي نَفْس الوقت واضح جدًا إن أنت بتَكِن ليها مشاعر، وبتحبها وحسّيت بقيمتها، ومن الواضح جدًا برضه إن هي نفس الحكاية، يعني بدون أطفال وإن هي تحملت وضع أنت بنَفْسك بتعترف إن أنت كنت السبب فيه أو إن أنت كنت يعني إيه، بدون سبب آآ، بتيجي عليها وكمّلِت 11 سنة وبدون أطفال، صدّقني واضح جدًا، جدًا إن هي كمان بتحبّك و و وباقية عليك، هي بس ممكن يكون يعني زي زي ما بيتقال كده كوبايتْها اتْمَلِت، يعني هي خلاص يعني وخصوصًا إنك بتقول إن هي حاولت معاك برضه حاولت مرة و2 و3 على مدار 11 سنة بتحاول تمام، هل أنت شايف إن يعني من بعد الانفصال حصلِت أي وسيلة تواصل ما بينكم، حد اتدخل، أنت حاولت تشوفها، والّا أنت مُتخيّل مثلًا إن هو خلاص الموضوع انتهى وما فيش أي وسيلة تانية إن إحنا نرجع؟
بالضبط. آه. إمم. آه. بُص أنا ما عنديش الجرأة يعني أنا خايف، خايف إن أنا يعني أنا لحد دلوقتي عندي أمل، يعني أنا خايف إن أنا إن أنا أرُوح لها وتقول لي لأ، مش هاقدَر إن إحنا نرجَع تاني مع بعض. آآ، بصراحة برضه يعني آآ، الموضوع أنا خاي يعني أنا دلوقتي أنا ليّا تقريبًا يمْكِن 3 أيام ما بانامش. كُلّ ما بافتكر مثلًا إن هي ممكن ت ترتبط بحد تاني ما بانامش. ما ب ما ب ب باتوتر كده وبابقى نبضات قلبي بتضَرب جامد كده، وباحس إن أنا مش مرتاح، مخضوض كده، و وبابقى يعني أنا فعلًا الموضوع ده بيخلّيني متوتر ومتضايق أوي، وحاسس إن أنا كانت الحاجة كانت في إيدي، كانت معايا، بس أنا ضيعتها من إيدي.
اهم. من إيه؟ إمم. اهم. آه. أها. طبعًا. بالضبط. طَب خلّيني أقول لك بس على حاجة تطمنك صدقني. يعني لإن أنت جواك حاسس إحساسك بالذنب ده بيدل إن أنت مقدّر قيمتها دي حاجة، الحاجة التانية أنا بأكد لك إن إن هي مش مش مش هتستغنى ومش هتطلَع ب ب بسهولة كده. أنا عايزك بس كده إيه تبص للموضوع من ناحيتها شوية. هي لو كانت من النوع ده، اللي هي خلاص ح هتحاول مرّة أو اتنين بالكتير وتخلع، ما كانتش كملت 11 سنة من غير أطفال صدقني دي حاجة، الحاجة التانية إن هي دلوقتي لو لو هي نِفسها ترجَع ونِفسها تكمّل بس مش عايزة تكمّل مع نَفْس الشخص اللي هي بقى لها 11 سنة بتحاول معاه لنَفْس المشكلة وبدون أسباب. هل فكرت إنك لو قدّمت بس، لو قدّمت بس كده يعني لمحة للتغيير، مجرد أصلًا محاولتك لإن هي مش متعودة م هي نَفْسها مش متعودة إن أنت هترجَع لها أو بتاخد فرصة تانية أو حتى بتعتذر. لمّا تلاقيك قدامها ب بتشرَح لها كُلّ اللي أنت مريت بيه ده، وإن أنت قد إيه عِرفت قيمتها لدرجة إنك بقى لك 3 أيام مش عارف تاكل ولا تنام في البيت، وإن أنت لمّا قعدت مع نَفْسك وراجعت نَفْسك عِرفت غلطك كان في إيه، وإيه، وإيه، وإيه، وإيه. هي ما اتعودتش خالص تسمَع منك الكلام ده قبل كده. لو لو شايف إنك لو جربت الأمور بالطريقة دي مع إثبات قوي للتغيير، مش هيكُون ده فيه فرصة قوية جدًا؟ خاصةً إن أنا يعني من كلامك واضح جدًا، جدًا إن هي بتكُن لك مشاعر قوية يعني.
إمم. صح، صح. إمم. آه. أنا يعني حاسس إن يعني أنا م م متوتر، بس أنا إحساسي الأكبر بيقول لي إن أنا لو رُحت هي ممكن تر توافق ترجَع لمّا تحس فعلًا إن أنا اتغيرت. فأنا يعني أنا عايز أبقى آآ، يعني أنا نِفسي أبيّن لها إن أنا فعلًا اتغيرت.
بالضبط. لأ، خد خد ال ال ال ال الخطوة دي، ولو لسه حاسس بالتوتر أو كده، أي حد يكُون طرف تالت، أنت وهي بتثقوا فيه وبتحبوه وجوده هيساعدك، خلّيه معاك كواسطة خير. وفي نَفْس الوقت إن ده هيهدّيها لمّا تشوفك وتتعو وهي تبتدي تتعود إن أنت ابتديت تعتذر وابتديت تعرَف غلطك، وده هيكُون فرصة تانية كويسة جدًا ليكم خاصةً إن أنتم بتحبوا بعض.
إمم. أنا بصراحة يعني ارتحت جدًا في الكلام معاك بصراحة، ومتشكر ليك، ويعني أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. أنا حاسس إن أنا في هَمّ كبير أوي انزاح من على كتفي بصراحة.
بالعكس أنا اللي كنت شاكر جدًا إن أنا قِدرت أساعدك، وإن شاء الله قُريب نسمَع إن أنتم رجعِتوا لبعض تاني. بالتوفيق.
شكرًا.